É, e e no final é isso mesmo, né, tem que ir vendo uma coisa de cada vez, porque senão acaba gerando muita ansiedade nessa vida de estudante internacional. Tem muita burocracia, tem muitas questões e se for pensar tudo de 1 vez, dá muita ansiedade, né. <chuckles>
Uhum. Sim, sim. Sim. Sim. Aham. É, a única coisa, assim, que eu acho que é mais foi mais está sendo mais fácil, mas ao mesmo tempo eu tenho que esperar pra ver, que é a minha transferência de residência, né, eu tô vou me transferir, meio que eu tenho a residência em Portugal, né, porque eu vim com já o visto de estudante, de longa estadia, então já eu vim já com a minha residência, aí agora eu tenho esse processo de meio que trocar a residência. Aí a única coisa ruim, é que eu tenho que ficar indo pra Portugal pra fazer isso. Que é como se eu fosse pedir um visto, um visto pra entrar na Espanha, então você tem que pedir isso daí pro país onde você estava morando, né, que é como se eu tivesse pedindo uma permissão pra vir pra cá. E aí só que ao mesmo tempo eu tenho o direito de estar aqui porque eu tenho a residência portuguesa, então eu posso circular pela Europa, só que eu tenho que ficar nesse lugar de voltar, né. Porque também o curso começou, eu já paguei e eu não vou ficar esperando o resultado de visto <chuckles> exato. E ainda mais eu tenho o direito de estar aqui então
Hã. Hã, tá. Aham. Ah. Hã, entendi. Nossa! Aham. Hã. Aham. Aham. Hã. Sim, sair exato, exato, é Então, n não tá irregular, mas ainda tem essa burocracia para ser ajustada e de fato trocar 100% de país ali, né, hum entendi.
Sim. Sim. Sim, sim. E aí ter, tipo, todos os meus direitos na Espanha, né, porque agora eu estou vinculado a Portugal, mas eu quero me vincular a Espanha agora, por mais 2 anos. <laughs>
Aham. Hã, entendi. E e, assim, entendi e assim olhando, né, tudo isso, esse período que você já esteve em Portugal e agora com a mudança da Europa, você acha que valeu a pena, assim, todo esse esforço, todo o investimento que você mesmo colocou, né, que é uma instituição paga, toda essa burocracia você acha que valeu tá valendo a pena?
Uhum.

Entendi. E aí você comentou que hoje você já não está mais em Portugal, já tá na Espanha. Que que te motivou a ir para esse novo país? Você foi conhecendo aos poucos, pra já se sentir à vontade, como já estava em Portugal, ou foi outro motivo que te levou a mudar?
Uhum. Sim. Então, também foi outro motivo, foi porque eu comecei a fazer um outro curso, em uma outra instituição, meio que eu troquei de instituição, né, pedi transferência, e aí a instituição onde eu estou agora é espanhola. E é meio que por causa disso, assim, aí também essa questão da língua, foi muito bom, assim, pra mim, Portugal, eu convivi com muita gente latina, muita gente de países de língua espanhola, então o meu ouvido, assim, está super bem treinado, então eu não estava com receio de vir pra cá, eu vivi com muita gente, assim, do Equador, do Peru, eh, do Chile, do México, então meu ouvido está muito bem treinado, assim, pra vários tipos de espanhol. <laughs>
Ah, tá. Aham. Hã. Ah. Aham. Entendi. Hum. Acostumado já, né. <laughs> Consegue identificar a nacionalidade só pelo sotaque, já. <laughs>
Sim. Sim, sim. Nos pra mim, nossa, é o sotaque mais difícil é o venezuelano, não sei porquê, ma sim, mas eu acho muito difícil, assim, às vezes e até na hora de falar, assim, meu espanhol até dá uma travada, assim, quando eu estou falando com alguém da Venezuela, mas o resto assim, nossa, consigo entender quase tudo, assim. Não vou falar cem por cento porque, às vezes, tem alguma coisa que perde, né.
Ai É mesmo? Entendi. Olha só! Sim, sim. E e e Espanha e Portugal ali são muito próximas, né, até de distância geográfica, mas também pra viajar de um lugar para o outro. Você já conhecia essa região que você tá agora ou teve esse esse fator novidade de cidade?
Uhum. Então eu eu conhecia já, mas eu vim aqui pela 1ª vez pra procurar apartamento, assim, e como você disse, é muito próximo, né, e tem passagens aéreas que são super baratas, assim. Então eu comprei uma passagem, fiquei aqui 4 dias procurando apartamento, aí essa aí foi minha 1ª vez aqui nessa cidade onde eu estou, né. E aí, depois eu voltei, e aí depois eu me mudei de vez, assim. Na 2ª vez eu já me mudei. Mas eu já tinha vindo pra Madrid, eu já tinha visitado Madrid. Mas essa cidade onde eu estou agora, foi, tipo, a 1ª vez, assim.
Ah. Aham. É verdade. Aham. Hum, tá.